Ну да, да. На самом деле у него с работой тоже, э, всё изменилось. Если раньше он работал, их в офисе было 3 человека, и, э, вся обязанность, э, разделялась между всеми. А потом 1 ушел, и они не взяли еще человека. И вся обязанность, которую выполняли 3 человека, теперь выполняют 2 человека. А, э, теперь он намного больше работает. Это правда. И то есть у него работа не только сидеть в офисе, но и также физическая. Ну, то есть 1 день он может просидеть в офисе, 2 день весь день может проработать. Это тут такое. Ну, вот, допустим, когда физическая работа, я понимаю, что он ничего не хочет, да? То есть, а вот когда он целый день в офисе просидел и приходит, и я ему говорю: "Вот, а пойдем с детьми, например, н на каток, да? Или пойдем вот просто в парк, пойдем куда-нибудь с детьми". Он: "А я не хочу, ай, не хочу".
Ага. Мгм. Ну вот, да. Мгм. Мгм, да. Мгм, понятно. Да да. Мгм. Может быть такое на самом деле, действительно. Ведь видишь, тут может быть еще не только физическая усталость от физической работы, но, возможно, еще и какая-то моральная усталость в целом, эмоциональная от работы с, э, людьми. Он же там не один, получается, работает. Вот, есть всё равно какие-то задачи, ответственность. Э. Просто да.
Ну. Вот такое вот. Ну да, да да, конечно. У него в подчинении 40 человек, и он говорит, что, вот, работать с людьми- это для него очень тяжело.
М, да. Ну, вот, вот видишь, это достаточно такой весомый аргумент в пользу его эмоционального состояния. Ну. Вот видишь, я поэтому вот как раз и хотела спросить: "А как у вас именно в разговорах это проявляется?" То есть есть ли какая-то, может быть, смена, скажем так, вот этого тона, да, настроения, как вы общаетесь? Б часто ли у вас ссоры происходят сейчас или, в принципе, именно уровень общения, да, вот эта теплота какая-то, она осталась? Или вот всё-таки больше это связано с времяпровождением вашим.
Вот именно И с времяпровождением, то есть мы вообще практически не проводим время вместе, даже когда есть дни, что мы именно вдвоем, э, когда его родители забирают детей, э, к себе. И у нас очень участились ссоры, мы постоянно с ним ссоримся, он постоянно всем недоволен. И ты знаешь, даже не так давно он пустил типа шутку, так в кавычках, знаешь, шутку. Сказал: "Ой, как я устал от семьи, как я хочу жить один". Я такая: "Чего? Чего чего ты сказал?" Говорю: "Ты хочешь, чтоб мы уехали?" Он: "Та нет, нет, это шутка". И это было на той неделе. Это он такую шуточку отпустил. И я вот задумалась, что в каждой шутке лишь доля шутки.
Да. Ага. Мгм мгм. Так. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Да, действительно.
И вот я теперь не знаю, как мне на это реагировать, и что мне думать.